Sa tingin ko, 'pag nagkaproblema, mas maganda pa rin yung, ah, pinag-uusapan niyo munang dalawa. Wala munang isasali na iba, ayan. So, ah, 'pag nag-usap kayo, ilatag lahat, ayan, tapos maghanap ng solusyon, ok ah, tapos, ah, siyempre, alam mo 'yon, um, kung anuman yung problema, mag-adjust kayong dalawa, kung sino man yan, or sino man ang dapat mag-adjust, parang, ah, kailangan mag-effort, eh, 'di ba, para mag-work yung relasyon. As much as possible, huwag is huwag, ah, hayaang malaman ng iba o 'di kaya'y, alam mo yun, may pumasok na mga taong, ah, hindi naman kasali sa mga issue, sa mga problema niyong dalawa sa buhay, kasi lalong gugulo lang yan, eh, alam mo yung, magbibigay sil yes, magbibigay sila ng opinyon, na hindi naman kailangan. Eh, 'di ba, kayo yung nasa sitwasyon, kayo talagang yung nakakaalam, eh, kasi puwedeng sabihin ng ibang tao "Ay, naiintindihan ko kayo, naiintindihan kita, siguro ganito, ganyan", iba pa rin kasi yung ano, yung talagang, ah, ikaw yung nakakaramdam, nakakaranas. Ah, may iblef diperensiya, eh, gano'n. So, sa tingin ko gano'n muna, siguro if may time na talagang hindi kaya na kayong dalawa, eh, siguro do'n kayo mag-resort sa isang counseling, ayan. Mas maganda siguro yung counseling muna kaysa, ah, pumunta sa mga in-laws, or kaya sa ibang kamag-anak, mm.
Mm. Tama, oo. Mm, tama. Mm. Hmm, okay. Tama. Mm. Mm. Totoo. Mm, nagpapalala. Mm. Mm. Tama, totoo, mm. Mm. Tama, totoo. Mm. Mm. Tama, totoo. Mm. Mm, ang laking bagay 'yon, oo. Eto naman, ah, siyempre ngayon, parang nauuso na yung trial living o yung living in, anong tingin mo dito, bago magpakasal?